जी देखिए, मैं अपने जीवन में इस समय कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा हूँ। वास्तव में मेरे द मानसिक स्तर पर 2 विचार आते हैं, 1 विचार आता है कि मैं जो है जल्दी रिटायर हो जाऊँ कहीं न कहीं 40 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में। और दूसरा विचार आता है कि मैं अपने काम को जारी रखूँ या फिर किस तरीके से मुझे मतलब ये होता है ना कि 2 विचार मेरे सामने आ गए हैं, 1 विचार बोल रहा है कि आप केवल और 5 स साल तक काम करिए, उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लीजिए। दूसरा विचार आता है कि नहीं अपने काम को निरंतर आगे बढ़ाते रहो और कहीं न कहीं जीवन भर खासकर के 60 साल की उम्र तक आप काम करते रहिए, उसके बाद रिटायरमेंट लेने का फैसला करेंगे। अब मेरे म ज मेरा जो दिल है वो कहीं न कहीं ये बोलता रहता है कि जल्दी रिटायरमेंट ले लेना, जल्दी रिटायर हो जाना, उसके लिए तैयारी करो। लेकिन मेरा जो मान उम, मेरा जो दिमाग है, मेरी जो मानसिक स्थिति रही है, वो हमेशा मुझसे बोलती है कि आपको जो है काम को जारी रखना चाहिए, जीवन में अगर पैसे नहीं कमाओगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? किस तरीके से अपनी दिनचर्या को तुम अ, व्यवस्थित कर पाओगे? पैसे के बिना कैसे आगे बढ़ोगे? तो ऐसे में एक असमंजस की परिस्थिति कहीं न कहीं मेरे मानसिक स्तर पर चल रही है, जहाँ पर मुझे ये बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ पा रहा है कि, क्या तो मैं जल्दी रिटायरमेंट होने का फैसला करूँ या फिर मैं काम को जारी रखने का फैसला करूँ? और इस समस्या की वजह से खासकर के पिछले 3 महीने की अगर मैं बात करूँ तो अ, मैं बिल्कुल ही परेशान हो चुका हूँ और अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं रात में लेट भी जाता हूँ, तो बेड पे लेटने के बाद भी मेरे दिमाग में यही विचार आते रहते हैं। और इन 2 विचारों में इतना गहरा टकराव होता रहता है कि, शायद लेटने के कई-कई घंटे बादों तक मैं मतलब फैसला नहीं कर पा मतलब नींद तो आने की बात ही छोड़ दीजिए। उल्टा मानसिक स्तर पर तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, कि मुझे समझ ही नहीं आता फिर मैं क्या करूँ? और ऐसे में मेरी नींद भी बिल्कुल खराब हो चुकी है, ना ही मुझे नींद अच्छी तरीके से आ पा रही है और उसकी वजह से अगले दिन की जो दिनचर्या है, जो काम होते हैं, जब अच्छी नींद नहीं आती तो फिर मैं उनमें भी अच्छे तरीके से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। खाने-पीने में भी मेरा मन नहीं लगता और बहुत ही मतलब पूरे दिन ही मैं एक खोया-खोया सा महसूस करता हूँ और मुझे बिल्कुल ही समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो समस्या है, जो विचार मेरे दिमाग में आया है, कि जल्दी रिटायर होऊँ या फिर काम को जारी रखूँ। मैं इसमें बिल्कुल भी फैसला नहीं कर पा रहा हूँ।
हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी देखिए, मैं समझ सकता हूँ, ये जो अ, दिक्कत है, ये जो परेशानी है, कि हम ज़ल्दी रिटायर हों या अपने अपने काम को जारी रखें ना, एक ये सामान्य-सी दिक्क़त है। अच्छा मैं आपसे ना कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा और अ, मैं आशा करता हूँ कि आप उसका उत्तर देंगे और अ, मैं उसके बेसिस पे फिर आपको कुछ सलाह दे पाऊँगा, है ना? तो आप मुझे ये बताइए कि आप ज़ल्दी रिटायर क्यों होना चा चाहते हैं? इसकी सबसे बड़ी वज़ह क्या है?
जी। जी देखिए, ज़ल्दी रिटायर होने का कहीं न कहीं मेरे मन में विचार आया कि, अगर इसी प्रकार से निरंतर काम करते-करते ही अगर जीवन कट गया, तो फिर जो होता है कि एक थोड़ा-सा जीवन को अच्छे तरीके से जी पाना, जो आपके शौक़ हैं, जो आप जीवन में अचीव करना चाहते हैं, उन्हें करें, कहीं न कहीं अपने परिवार के साथ समय को बिताएँ। और ऐसे में ब ये विचार आता है मेरे दिमाग़ में कि अगर 60 साल की उम्र तक पैसा कमाया और पैसा कमाने के बाद फिर 60 के बाद तो इतनी ज़्यादा बूढ़ा कहीं न कहीं मैं हो जाऊँगा, इतना ज़्यादा उम्र हो जाएगी, कि शायद वो जो पैसे मैंने कमाएँ हैं, मैं उसका आनंद भी नहीं ले पाऊँगा। तो रिटायर होने का ज़ल्दी रिटायर होने का विचार इसीलिए मेरे मन में आया, कि मुझे लगा कि शायद ये उम्र है 35-40 की जो उम्र होती है, कि अगर मैं इसमें रिटायरमेंट ले लूँ, ज़ल्दी से काम करके, तो फिर मैं अच्छे तरीके से अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाऊँगा और अपने जीवन में आगे भी बढ़ पाऊँगा। और साथ ही साथ जो आनंद होता है, जो मनोरंजनकारी चीजें होती हैं, जो अपने परिवार के साथ एक बेहतर जीवन जीने का अनुभव होता है, वो शायद मैं ले पाऊँ, क्योंकि मेरे मन में विचार आया कि 60 साल की उम्र में शायद मेरे पास पैसा तो काफ़ी होगा, लेकिन उस उम्र में शायद मैं उसे उसका भू स जो सुख हैं, जो भौतिक सुख-सुविधाएँ हैं, उन्हें शायद नहीं भोग पाऊँगा। क्योंकि 60 साल की उम्र में जाकर मैंने देखा है जैसे कि अपने आस-पड़ोस में भी, अपने बाबा-दादी को भी, तो उस उम्र में जाने के बाद यही विचार आता है मन में कि केवल 2 वक़्त का खाना मिल जाए और कुछ अपेक्षा ही नहीं रहती जीवन से। तो वो कारण रहा जिसकी वज़ह से मैंने ज़ल्दी रिटायर होने का विचार मेरे मन में है।
हुँ, हुँ। हुँ, जी। जी। हुँ। जी। जी, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपको अ, ऐसा लगता है कि रिटायर होने के बाद आपकी लाइफ़स्टाइल कम्फ़र्टेबली मैनेज हो जाएगी?
जी, देखिए, अभी की परिस्थिति से ख़ासकर के मैं बताऊँ, जिस तरीक़े से मैं सोचता हूँ तो मुझे समस्या महसूस होती है कि, अगर मैंने 40 साल की उम्र पे उम्र पे भी रिटायरमेंट ले लिया, तो मेरे मानसिक स्तर पर यही विचार आता है, क्योंकि अगर 20 साल का भी मैं अनुमान लगाऊँ, तो वहाँ पर इतने पैसे नहीं इकट्ठे मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी जो कमाई है वो कहीं न कहीं देखिए ख़र्चे भी हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। आने-जाने का ख़र्चा, घर का ख़र्चा, बिजली का बिल, गैस का बिल, अन्य सारी चीज़ें भी हैं, तो ऐसे में जो मेरी कमाई है उसका अधिकांश हिस्सा तो उस रोज़मर्रा की चीज़ों में ही ख़र्च हो जाता है। तो वो ही सबसे बड़ी समस्या मुझे लग रही है कि अगर मैंने रिटायरमेंट करने का रिटायर होने का फ़ैसला कर लिया 40 साल की उम्र में, तो शायद मैं रिटायर तो हो जाऊँ और कुछ पैसे भी होंगे मेरे पास। लेक़िन वो पैसे केवल मैं कहूँगा 3 से 4 साल ही चल पाएँगे, उसके बाद वो पैसे शायद ख़त्म हो जाएँ और उसी की वजह से मतलब मेरे मानसिक स्तर पर ये 2 विचार आ रहे हैं, कि दिल बोल रहा है कि जल्दी रिटायरमेंट ले लो, दिमाग बोल रहा है कि काम को जारी रखना पड़ेगा, अन्यथा फ़िर जीवन में इतनी ज़्यादा समस्या आ जाएँगी, कि शायद मैं सँभाल ना पाऊँ। तो ये रिटायरमेंट जी।
हुँ। हुँ, जी। हुँ। जी। जी अ, देखिए उ, जी। जी, देखिए मैं जैसे आपसे, एक प्रश्न करना चाहूँगा कि, आपने मतलब अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट किया है। जैसे आपने बताया कि मुझे चिंता होता है कि जो मेरी सेविंग्स है, वो 3 साल तक ही चल पाएँगी। तो क्या आपने उनका जो फ्यूचर वैल्यू है, वो कैलकुलेट किया है कभी?
उ जी हाँ, मैंने देखिए, मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास एक तो प्रोविडेंट फण्ड की स्कीम है, तो प्रोविडेंट फण्ड में जो है मैंने उसका भी आकलन करा और कहीं न कहीं एक मैंने खुद की तनख्वाह में से 1 एसआईपी भी करा रखी है। तो उन दोनों को जब मैंने जोड़ कर देखा, तो उनका जो मूल्य निकल कर आ रहा था वो लगभग 15 लाख रुपए आ रहा था। तो अब मुझे महसूस हुआ कि 15-16 लाख रुपए, उस समय के अनुसार अगर बात करें आज से 5 साल बाद की, तो 5 साल बाद का मेरा विचार है कि रिटायरमेंट मैं ले लूँ। तो ऐसे में अ, 5 साल तक भी मैं उन चीज़ों को बढ़ाऊँगा और कहीं न कहीं यही प्रयास करूँगा कि अधिकांश हिस्सा अपनी कमाई का मैं बचाऊँ। तो मैंने आकलन करा कि उस समय तक पहुँचते-पहुँचते मेरे पास लगभग 30 लाख रुपए हो जाएँगे। तो समय की अनुसार और कहीं न कहीं पैसों की जो मूल्य होगा, उसके अनुसार मैंने फैसला करा तो और जो मैंने वैल्यू पाई तो वो लगभग 32 लाख रुपए आ रही थी। तो 32 लाख रुपए टोटल मेरे पास जो सेविंग्स है वो है।
उ, जी। हुँ, जी। जी अ, ओके मैं समझ रहा हूँ। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो करंट हेल्थ है वो आपको अनुमति दे रही है लंबा कार्य जारी रखने का या फ़िर जल्दी रिटायर होने का?
जी बिल्कुल, हेल्थ मेरा जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल फिट है। मुझे किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक अ, समस्या नहीं है और कहीं न कहीं ना ही कोई मुझे दिक़्क़त है कि कोई बड़ी समस्या हो या फ़िर कुछ भी। शारीरिक स्तर से, मानसिक स्तर से मैं बिल्कुल फिट हूँ, चुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ। अ, ख़ासकर के स्वास्थ्य मेरा काफ़ी अच्छा है और मतलब ये तो मुझे महसूस होता है कि अगर मैं काम को मतलब ये विचार तो मेरे मन में आता है कि अगर मैंने 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया तो ऐसे में शायद घर पर रहने के बाद जब मैं कोई भी काम नहीं करूँगा तो वहाँ पे शायद थोड़ी-सी समस्या मुझे लगती है क्योंकि जो मैंने देखा है कि जब इंसान खाली रहता है, तो थोड़ा-सा वो स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता है। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी भी काफ़ी सारी समस्याएँ हो जाती हैं। अभी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए मैं बिल्कुल फिट हूँ। कोई सी भी प्रकार की स्वास्थ्य से समस्या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या मेरे जीवन में नहीं है।
जी। जी। जी, मैं समझ रहा हूँ और ये बहुत अच्छी बात है। अ, अंततः मैं आपसे एक ही प्रश्न करना चाहूँगा कि अ, क्या आपकी कंपनी जहाँ से आप रिटायर होने का सोच रहे हैं, वो आपको अर्ली रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे रही है?
जी, बिल्कुल, देखिए अ, र अर्ली रिटायरमेंट बेनेफिट्स के बारे में मैंने अच्छे तरीके से कंपनी से पता करा था। तो जो भी रिटायरमेंट चाहे वो आप उम, रिटायरमेंट जो है 40 की उम्र में ले लीजिए, चाहे 60 साल की उम्र में, तो सारी सुख-सुविधाएँ आपको मिलेंगी। लेकिन बात वही है ना, कि जो प्रोविडेंट फण्ड का जो पैसा होगा, तो अब देखिए मैं 20 साल पहले रिटायरमेंट होने का फैसला कर रहा हूँ, तो वो रकम काफ़ी कम हो चूक हो चुकी होगी उस समय तक। क्योंकि देखिए, 20 साल मैं कमाऊँगा और हर स हर साल वो पैसा बढ़ेगा भी, तो ऐसे में जो प्रोविडेंट फण्ड की जो रकम है, वो बहुत कम आ रही है। लेकिन आफ़ बाकी जो सुख-सुविधाएँ हैं, बाकी जो इंसेंटिव्स हैं, वो सारे उसी तरीके से, उसी स्तर के मिल रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव या समस्या नहीं लगी। उल्टा मतलब मैं कहूँगा कि मन्ने मतलब म मैंने ये चीज़ें अच्छे तरीके से पता करी है, तो सारी सुख-सुविधाएँ और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। उल्टा ये विकल्प भी कंपनी दे रही है कि अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी अगर चाहें, तो आप दोबारा भी कंपनी जॉइन कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो।
हुँ। जी, देखिए मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि अ, जैसा कि आपने बताया कि सोते समय अ, दी मतलब जब आप बेड पे जाते हैं तो आपको कितनी ज़्यादा मानसिक तनाव होती है इस चीज को लेके, कि आप जल्दी रिटायर हो जाएँ या फिर अपना काम ज़ारी रखें, कहीं न कहीं देखिए, ये ना एक उम्र के बाद ना ये प्रॉब्लम आने लग जाती है हमको। और जैसा कि आपने बताया कि आप बिल्कुल चुस्त-तंदुरुस्त हैं और आपको ऐसा लगता है कि मतलब कहीं न कहीं आपका मन कहता है कि 40 की उम्र में मुझे रिटायर ले लेना चाहिए ताकि मैं भौतिक सुख-सुविधाएँ भोग सकूँ। और कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने रिटायरमेंट ले लिया, तो मेरा हेल्थ पे अफेक्ट आएगा, मेरा जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब हो जाएगा। तो देखिए अ, ब वो कहते हैं ना कि अ, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो देखिए मेरा मानना ये अ क है ये है कि पहले तो आप ना, जो आपको ये अ, ओवरथिंकिंग आप कर रहे हैं, पहले तो आप इसको त्यागें, हैं ना? क्योंकि अ, ये चीज़ ना आपको अगर आप रिटायरमेंट लें या ना लें, काम जारी रखें या ना रखें, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा खराब कर देगी। तो देखिए पहले तो आप ये जो ओवरथिंकिंग कर रहे हैं ना, इसको आप कम करें, इसको आप कम करने के लिए थोड़ा-सा व्यायाम और प्राणायाम अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, है ना? ताकि जो ओवरथिंकिंग हो रही है आपको, तो वो नहीं होगी और देखिए अगर रही बात रिटायरमेंट लेने की या ना लेने की, वो एक टाइम के बाद आके तो हो ही जाएगा, है ना? अच्छा देखिए अ, अगर मैं बात करूँ कि अ, मतलब अगर देखिए 40 की उम्र में जैसा आपने बताया कि अगर मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएँगे क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा ल रहता है कि अम, अगर हमारे पास काम नहीं है, रूटीन हमारा नहीं हैं, तो हम लोग अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना? तो ये बिल्कुल सच बात है। तो देखिए, आप ये कर सकते हैं कि आप ना, 40 की उम्र में रिटायरमेंट मत लीजिए, मेरे हिसाब से आप ना मतलब कुछ ऐसा करिए, उनको बोलिए कि मुझे ना पार्ट-टाइम करवाओ या फिर आप बोलो कि आप उनको कुछ ऐसी डील मतलब आप कीजिए ना, कि मतलब बहुत कम टाइम स्पेंड आप वहाँ पे करें, ठीक है? जो भी आपकी कंपनी है। अ, तो वहाँ पे अगर आप कम टाइम स्पेंड करेंगे या फिर कम दिन काम करेंगे, तो आप ना जो आपकी भौतिक सुख-सुविधाएँ हैं, जैसे कि घूमना-फिरना अ, परिवार के साथ वक़्त बिताना, ये सब चीज़ें आप कर पाएँगे। साथ ही साथ आपकी क्या एक रू एक दिनचर्या भी बनी रहेगी, तो आप अ, सारी चीज़ों का अ, जो मज़ा है एक साथ ही ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ना ये सारी बातें सुनके ना बहुत ही अच्छा लगा होगा और बिल्कुल आपके काम आएँगी।
जी। हुँ। जी। जी। हुँ। जी। जी, देखिए वाक़ई आपसे बात करके सबसे पहले तो जो सलाहें आपने मुझे दी हैं, उन्हें सुनकर और कहीं न कहीं आपकी बातें सुनकर मैं काफ़ी हल्का महसूस कर रहा हूँ और जो दबाव था मानसिक स्तर पर वो भी मुझे काफ़ी कम महसूस हो रहा है। और ये जो सलाहें आपने दी हैं कि खासकर से आप जो है 40 की उम्र में रिटायरमेंट ना लेकर, पार्ट-टाइम आप अपनी कंपनी से बात करें। वाक़ई वो सुनकर तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगी और बिल्कुल मैं इस चीज़ को अपने जीवन में भी शामिल करूँगा। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी हल्का भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
जी, मुझे भी आपका हेल्प करके ना, सहायता करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं आशा करता हूँ, आपका जो ये अ, जीवन है बहुत ही अच्छा बीते। और देखिए अगर आपको कभी तनाव हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं यहीं पर हूँ।